Sì, sì, sì. Beh, uhm, prendendo ad esempio a Monet, anche lu è dise ha disegnato le ninfee molte volte, non solo un paio di volte.
<chuckles> Esatto. <chuckles> Ci sono anche i vari tentativi, no: ehm, nei musei puoi vedere tentativo numero 1, tentativo numero 2, quindi questo stesso ti ti dice che, eh, il tuo processo fa parte un po' cioè questo processo di rivedere fa un po' parte della dell'aspetto della creazione. E mi chiedevo, ma, ehm, mhmm, all'inizio l l la prima opera che hai fatto, uhm, com'è stato per te, come hai capito che volevi che diventasse qualcosa più di un hobby?
Eh, quando si ha un tema favorito Esatto. Sì, sì, i vari cartoni. Ah, guarda. Oddio, beh, lì si va a radici profonde, perché sin l'infanzia in realtà mi è piaciuto disegnare, quindi è un po' complicato ricordare. Ma, mhmm, a me è sempre piaciuto veder la risata della gente, quando vedeva cosa disegnavo e le battute divertenti che cercavo di fare; soprattutto di mia sorella. Lei mi ha molto spronato ad andare avanti, a continuare a perseguire l la via dell'arte e di quello le sono sì, sì, sì. Infatti lei rideva sempre, cercava di fare anche le voci, il doppiaggio, insomma, stupendo.
<chuckles> Mh-mh. Ah-ah. Che bello che ti ha appoggiato. Eh. <chuckles> È una bella immagine quella che trasmetti, di, mhmm, 2 sorelle che, ehm, condividono, ehm, a parte il legame familiare, che, ehm, sentono anche poi la voglia di appoggiarsi reciprocamente, di vi ehm, anche spingersi oltre quelli che perché magari, ehm, ehm, mi chiedo, ehm, se lei non ti avesse portato, in questo senso, a insistere, mhmm, a potrebbe essere rimasto magari semplicemente un hobby, che ne pensi?
Facevano ancora più ridere volte. Esatto.

Allora, uhm, i i fumetti sì, benché sia l la mia prima preoccupazione a livello artistico, io devo dire che dal punto di vista dell'arte mi divergo un po' anche in altri stili, ad esempio in quadri oppure disegni appunto, artwork ben fatti. Ehm
Mh-mh. Ah quindi poliedrica. <giggles>
Eh sì, esatto, mi piace un po' sperimentare, fare nuove cose. Ora, al fine ovvio, ogni tipo di medium e di pezzo artistico ha un pubblico differente. Ad esempio, ovvio che mia madre eh, ovvio che mia madre apprezza di più i quadri dipinti piuttosto che i fumetti perché, povera, i fumetti li scrivo in inglese per poterli comprendere a livello internazionale, lei <chuckles> di inglese ne sa poco. Esatto.
Chiarame C'è la difficoltà della lingua, sì, sì capisco. Ma quindi tu fai questo come professione, giusto?
Non beh, più o meno, perché ancora un un lavoro vero e proprio non ce l'ho, però a volte faccio commissioni sì, soprattutto i desidec i disegni digitali.
Mh-mh. E come nasce l'idea per un fumetto? Cioè da cosa parti per, ehm, mettere uhm, è prima di tutto con che g ehm, strumenti poi disegni, se ti va di raccontare?
Sì, sì, va benissimo. Allora io no sto mhmm, come dire, un metodo particolare per poter disegnare fi i fumetti, perché, mhmm, l'idea mi viene a caso. <chuckles> A volte non mhmm, proprio non mhmm, non, mhmm, ci penso neanche sopra. Esatto. Che ne so, le leggo qualcosa basato dal punto di vista storico dell'impero romano? Mi è venuta l'idea.
Ah-ah. Un'ispirazione, ah. Ah-ah. Mhmm.
E e quindi me la scrivo, perché a volte mi capita, mh mh mhmm, che l'idea venga nel momento sbagliato e quindi la devo scrivere.
Certo, certo, è un'ottima tecnica per non perdere idee originali quella di appuntarle.
Esatto. La scrivo, ci penso sopra, penso bene alle battute, perché av av av la prima bozza non è mai quella definitiva. Bisogna un po' ritoccare le battute.
Mh-mh.
E poi inizio dal punto di vista dell'arte subito a disegnare, cartaceo però. Guard s butto giù le idee e la mhmm, il layout.
Quindi lo schizzo iniziale è su cartaceo.